Đúng rồi, với lại thật ra á cái việc mà làm thêm giờ này nè bà nó cũng có tùy vào một số cái tính chất công việc, có nhiều công việc á, nó bắt buộc phải như vậy luôn, giống như, kiểu, là mình cũng không được yêu cầu thêm tiền. Ví dụ như tôi biết một vài người học ngành design á, là họ cứ phải ừ, tức là họ cứ phải ở lại công ty, thậm chí họ ngủ ở đó luôn á bà, họ không về á, để mà họ làm cái sản phẩm cho nó hoàn chỉnh trước cái thời hạn, ờ, chót của của khách hàng yêu cầu.
Ừm. À. Ờ. Ừ, đúng, cũng đúng. Ờ. Ờ. Ừm, đúng rồi ha. Ừm, ừm. Ạ, à, ừ, đúng rồi. Với những cái công việc đặc thù, ví dụ như là làm dự án đấy thì, ờ, khi mà không có cái quy định về thời gian rõ ràng thì cái việc mà mình phải làm thêm giờ mình nghĩ đó lại đó lại là một điều đương nhiên. Ờ, nhưng mà cái này thì, ờm, <sniffs> mình thấy là đôi khi nó lại cũng không có nó nó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đến gọi là, đến cái lợi ích của bản thân mình ấy, tại vì nó cũng có đi theo dự án, đúng không?
Ừm. Ừm. Đúng, mình thật ra mình nghĩ khi mà những cái tính chất công việc đặc thù mà cứ phải đi làm thêm giờ như cái ngành nghề như vậy á thì tốt nhất là mình nên, ờ, thỏa thuận một cái mức lương cao ngay từ đầu luôn.
Ờ. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, gọi là, trọn gói luôn đấy.
Tại vì tại vì cái ngành Đúng rồi, tại vì cái ngành của mình là hông có sự lựa chọn, hông có như người ta 5:00, 6:00 được về. Nên là mình cứ thỏa thuận cái mức lương cao ngay từ đầu đi để bù cái mức tiền lương ấy vào những cái thời gian nà, công sức nà, sức khỏe của mình các kiểu ấy bà. Đúng rồi.
À. Đúng, đúng. Ờ, phát sinh, đúng rồi, cũng c có những cái thứ phát sinh ra, mình cũng không thể lường trước được. Ừm.
Với lại còn một ngành nữa mà cũng hay phải làm thêm giờ mà theo tôi biết là hông được thêm tiền là bà biết ngành nào hông?
À, ngành gì vậy? Trời ơi, không có nghĩ ra luôn. À, à, ừ, đúng, đúng! Mình công nhận nha. <laughs> Ừ, mình công nhận. Ôi, đau đầu lắm. <laughs>
Ngân hàng đấy. Ngân hàng ấy. À, thì bà không thấy nhân viên ngân hàng hả? Ừ. Tức là giờ làm việc của ngân hàng là bốn giờ rưỡi, đúng hông? Là hết tiếp khách, đúng hông? Nhưng mà lúc nào bọn họ ngồi tới 6:00-7:00 hết á, có bao giờ 4:30 mà nhân viên ngân hàng họ đi về đâu?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. À!